Alam mo, kaninang tanghali nag ah, nag-ano kami nag-general cleaning kami ng panganay ko 'tsaka nung bunso ko, oh, well in short, mga anak ko. So, ah, kasi, ah, parang tradisyon na namin 'to na kapag magnew-New Year, nagge-general cleaning kami, nagbabawasan ng mga gamit, ng mga damit-damit, ganyan. So, nakita ko ngayon 'yong damit ng yumao kong asawa, so ang hirap bitawan, ang hirap, ang hirap desisyonan, o
Ano nga pala ulit? Ah, wait lang 'yong asawa mo ano yumao na, ibig sabihin wala na?
Oo, yumao na siya nung 2021 pa.
Ah, okey, okey. Hmm.
Oo, although na-dispose ko na 'yong iba talaga na hindi naman na talaga magagamit. Dinispose ko na 'yon, so parang tinapon ko na siya. So ang itinira ko is 'yong pupuwede kasi nga ka may anak kaming lalaki, so iniisip ko na baka magamit niya pa. Eh, no'ng namatay 'yong mister ko, 6 years old lang 'yong bunso ko. So ngayon, 11 years old na. So, hindi niya pa rin trend kumbaga hindi niya fashion 'yong iniwan na polo shirt, ah, sapatos malaki pa rin, 'di ba, so tapos mayro'n pang bracelet.
Mhm. Hmm, hmm.
So, nakita ko siya kanina. So, ngayon ang iniisip nam pinag-usapan namin sabi niya, "Mama ano, ano na ba 'to?" ganyan-ganyan. Yung iba binigay ko na sa kapatid kong lalaki napakinabangan naman. Pero ito kasi medyo may halag may may price, 'di ba? Parang ang hirap bitawan. So, ayun kaya na nga gusto ko sana magbawas na ng gamit kasi nga lumalaki yung mga anak ko, lumiliit na yung mga damit nila so, nagdadagdag na kami ng paisa-isang damit. Tapos luma na rin talaga, hindi naman kasi kami pala bili ng damit, eh. Bumibili man kami mumurahin lang kasi nga ang bilis kalakihan ng mga bata. Tapos yung panganay ko na twenty years old, nag-iba na yung fashion niya. Dati siya yung laging loose ang damit na laging parang maluluwag, ngayon gusto niya na yung saktuhan nalang. So, nakita ko dini-dispose niya lahat sabi niya, "Ito mama look" "Okey pa yan, ah." ayun, kaya nahihirapan akong mamili kung ano 'yong dapat
Oo. Mm, mm. Mm. Mm, okey. So, yung mga naiwan naman ng asawa mo gusto mo na rin i-dispose? Kasi hindi pa naman magagamit ng mga anak mo, gano'n ba?
Kaya nga, oo. Tapos isa pa, nag-o-occupy din ng space.
Oo. Oo nga, eh. Maganda 'yong ginawa mo, 'yong nabanggit mo kanina, binigay mo do'n sa kapatid mo. Oo, puwede oo. Ah, kung sobra na, hindi na kailangan ng kapatid mo, baka meron ka pang puwedeng ibang pagbigyan, kasi sabi mo ano, eh, magaganda pa, maaayos pa. Oh, ibig sabihin may mga saysay pa, oo puwede mong ano oo, gano'n na lang.
Kaya nga. Mm, mm. Kaya siguro kasi minsan baka 'pag siyempre ang hirap magbigay 'pag galing sa yumao, 'di ba, mamaya sabihin nila, alam mo na, hindi 'yong kapatid ko talagang open arms niya tinanggap, "Oo, sige akin na." Pero 'pag sa ibang kaibigan, parang ano, parang mamaya mamasamain pa. Sa tingin mo ba, hindi naman?
Ano, siguraduhin mo lang na 'pag ibibigay mo sa iba, 'yong malinis, maayos, 'yong
Oo naman, siyempre malinis, mm. Ang inaano ko is 'yong baka may judgment, patay na, binigay 'yong gamit ng patay 'to. Alam mo na, 'yong may mga gano'ng judgment, kaya medyo minsan hesitant ako, na kung tutuusin, eh, sa atin siguro sa malawak ang pag-unawa, hindi na iisipin 'yon, pero 'yong iba sigurong sensitibo, baka mamaya mamasamain pa, 'di ba?
Oo. <chuckles> Hmm. Hmm, mm. Eh
Kaya 'yon 'yong kinakabahala ko na, bawasan siya or, hmm, itabi ko na lang ulit another, next year ulit. <laughs> Parang gano'n. Na M
Puwede rin naman, ilagay mo sa isang kahon. Pero, bago mo ibigay sa ibang tao 'yon, ah, tanungin mo muna kung, ah, "Gusto ko na kasing ipamigay 'yong mga ano, maayos pa, malilinis pa, mga branded. Okay lang ba sa'yo, kung magbibigay ako sa 'yo ng mga, alam mo 'yon, 'yong mga nagamit na? Kaya lang kasi sayang kasi dahil ano pa nga, magaganda pa, maayos, mga bago-bago pa." Oo, 'yon
O, bago pa talaga. Kasi no'ng namatay mister ko pag biglaan, eh, ah, car accident 'yon. So, meron pa siyang dumating na parcel, <giggles> no'ng nakaburol siya, biruin mo, 'di ba. So, bago pa talaga.
Hmm, okay. Eh 'di, ano na lang 'di, kung ganyan nga, maseselan. Eh, 'di, ang pinakamagandang gawin, eh, iukay-ukay mo na lang, i-hanger mo, mapagkakakitaan mo pa. Kaysa naman ibigay mo do'n sa mga maseselan, sila na nga binibigyan, ayaw pa. O, gano'n na lang, ukay-ukay. <giggles>
<laughs> Yeah, he ho pupuwede rin naman, siguro. Kaya lang, mak kasi ang problema, put ah, wala akong tiyaga sa gano'n, eh. Pero, kung talagang gusto ko i-dispose at kung talagang sayang din, puwedeng maging pera, then siguro kailangan ko din i-consider 'yong sinasabi mo, 'di ba. Para naman na, at least, wala nang magtatanong kung anong ano, saan ba galing 'yon o sinong gumamit no'n, o sinong nagmamay-ari no'n, 'di ba. Puwede rin naman siya, kaya minsan, hmm, pag no'ng nakita ko siya, tapos meron pa akong nakitang camera, 'di ba. Okay pa 'yong camera, o, 'yong camera kinuha ng panganay ko kasi no'ng una 'di niya pa na-appreciate, "Ayoko yan." 'Yon pa 'yong semi-professional lang naman na Canon. So, nakalimutan ko na rin kasi nga, 'di ba, laging smartphone naman ang ginagamit pang camera. So, parang ang bigat dalhin kapagka <chuckles> mm. Siguro hindi lang talaga ako mahilig kaya hindi ko siya masyadong 'di ko na siya napagtuunan ng pansin no'ng nakita namin, 'yon, na sabi niya, "Mama akin na 'to," sabi ko, "O, sige sayo na. 'Di nga ginagamit, eh," sabi kong gano'n. Ah, wala namang problema, o all working naman siya, siguro kailangan lang namin bumili ng SD. Pero 'yong mga gano'ng bagay ang hirap. Pero sa inyo ba, ano bang ano bang nakaugalian kapagka dini-dispose 'yong mga gamit ng mga yumao, tinatapon ba, dino-donate ba, or kini-keep?
Mm. Oo. Oo. Hmm. Oo. Kadalasan ang ginagawa ng mga tao inuukay-ukay kasi uso naman na nga ukay-ukay, eh. Yung iba naman, ah, pinamimigay din sa kamag-anak pero 'yon nga, ah, tinatanong muna nila kung okey lang ba na ipamigay sa kanila.
Mhm. Ah, okey. Yan yes kasi iba may sentimental value, 'di ba? Ang hirap, ah, bitawan. Pero yung bracelet hindi ko talaga binitawan. Maliit lang naman 'yon hindi naman yon makakaukupa sa malaking space. Kaya lang nga, ayun naghahalo yung emosyon 'di ba? Para, para i itatabi mo ba o hindi mo itatabi? Naghahalo yung pakiramdam. Mm.
Oo. Kasi pagka nakikita mo pa yung gamit ng namatay mong mahal sa buhay. Ayan, magbabalik sayo yung mga alaala so, malulungkot ka.
Kaya Mhm. Hmm, mm, mm. Tapos yung panahon na suot niya 'yon, di ba? Naiisip mo pa. Ay naku! Pero but anyway, ah, siguro kailangan ko ngang i-consider yung sinasabi mo. Ihanap ko na, i-post ko 'di ba sa Facebook? 'Di ba uso naman 'yon? Yung nagpo-post ka ng ano baka sakali kumbaga pakyaw na. Hindi na lang yung paisa-isa or kung paisa-isa pu-puwede rin naman. Mm, mm.
Mhm. Oo, puwede. Puwede 'yon sa mga marketplace puwedeng i-post 'yon.
Oo nga, oo nga. Pero, "Hay! Mabigat sa loob." Tapos minsan may mga nakikita pa ako yung mga documents nung nagtatrabaho siya. Naku, ang daming dokumento pero tinapon ko na naman na yung iba. Mayro'n pa akong kinonsider noon nung nagtapon ako na baka magamit ko. Eh, ngayon nakita ko na naman, um. Tapon ko na ba? Kasi hindi ko naman din nabuksan.
Hmm, okey. Mm, puwede naman, nasa sa'yo naman, pero kung gusto mo munang itabi dahil may mga sentimental value, puwede namang itabi. Pero sa kalaunan check-up
Kaya. Eh, mga document niya sa trabaho? Mga papeles, mga ano, papel-papel, yung mga, anong tawag nito? Halo-halo, eh, may mga manual, may mga record. Pero
Hmm.
sa loob ng ilang taon na nawala siya, hindi ko naman siya ginamit. So, siguro sign sign na kaya 'yon? Na dapat ko na ring i-dispose, kasi hindi ko naman talaga siya nai nagamit din.
Hmm. Oo, hindi nas hindi na siguro kailangan 'yon, kasi sa trabaho pa ba yun galing?
Oo, sa trabaho niya. Yung alam mo, yung halo-halong mga papeles, mga yung iba related sa trabaho na hindi ko naman na din alam.
Mm.
Tap ah, 'yong ano, 'yong, ah, anong tawag nito? Ah, 'yong kotse namin, 'yong mga dokumento no'n, kasi pinasok namin 'yon sa Grab dati, eh. So 'yon, 'yon nga 'yong nabangga niya. So 'yon, 'yong mga dokumento no'n, 'yong application namin sa PNVS, 'yon nando'n pa. So parang, wala naman na 'yon, tapos na. Siguro, eh, i i-let go ko na rin, siguro, mm.
Oo, tapos na. Oo, eh. Oo. Oo, 'yong mga gano'n, oo. Puwede mo nang i-dispose 'yong mga 'yon. Lalo pa naman na may mga duplicate naman 'yon sa mga halimbawa, sa company niya o kaya sa iba pang mga sinasabi mong kaso. Oo, puwede nang itapon.
Saba oo, nga hmm. Kung talagang mangangailangan 'di ba, kasi iniisip ko 'di ba, ah, fire hazard 'yon kapagka naiipon 'yong mga papeles 'di ba? Yong mga papel minsan sa sobrang init 'yong friction 'di ba, kaya inaalala ko din kaya sa sige nga itatapon ko na nga. <laughs> Kaya minsan lang kapagka ganitong nag-aayos ako nakakakita ako ng gamit niya, siyempre hindi maiwasang malungkot 'di ba, mm, kaya
Oo nga. Mm. Mm. Alam mo ba yung ano, yung nararanasan ng mga taong binabaha? Di ba, 'yong mga papeles 'pag binabaha na 'yong mga ganyang papeles tinatapon na rin diretso, eh.
Mm. Oh! Mm. Oo. Mm. Kasi 'di na mapapakinabangan, eh, 'di ba? 'Tsaka parang natatamad na akong kalkalin isa-isa, para basahin pa. Ang dami kasi talaga promise, alam mo yon parang isang buong makapal na knapsack, 'yong backpack. 'Yon, 'yong puno no'n tapos, ah, makapal gano'n siya. So, imagine-in mo ang dami no'n parang nauumay na ako tapos
'Yon. Oo. <chuckles> Oo. Mm. Mm.
'Yon. Yung mga picture na may mga 1x1 Ano ba 'yon dapat ko ba itapon 'yon?
Mhm. Oo nga 'no, puwede nang itapon itapon yan. Makaka distract pa yan sa iba mong mahahalagang gawain.
Sabagay, oo nga 'tsaka para magkaroon na rin ng space. Pero sana nga, ah, mag gumaan na sa loob ko yung pagka-dispose nung mga gamit niya. Tutal alam naman niya na sinubukan kong i-keep.
Hmm.
Pero, siguro kailangan na ring i-let go. Mm di ba?
Oo, gano'n na lang. Mm.
<laughs> Para magkaroon ng maraming space?
Oo. Mm, nakakaano kasi yan nakakatakaw espasyo pa yan, ah. Pag masikip, mai-stress ka lang. Puwede na yung mga ganong bagay na hindi na rin nagagamit. Puwede nang itapon. Mm.
Di ba? Kaya nga. Kaya nga tutal ilang beses na rin naman sinasabi ng mga anak ko na kapag ka naglilinis kami ng ilalim ng kama. "Ma, ano 'to hindi pa?" "Diyan lang muna 'wag mong galawin hindi kayo pinakikialaman niyan." Pero siguro ngayon, ah, kailangan na naming i-dispose para mabakante malagyan na ng iba na ano 'di ba, gamit. But anyways, salamat sa pakikinig mo I know hindi naman ito ganong kalaking, ah, problema pero at least kahit papaano gumaan 'yong pakiramdam ko. Salamat ha.
<chuckles> Hmm. Okey. Walang anuman salamat din.